Mmh, <tsk> bah tu dois toujours, heu, te f <tsk> heu, avoir l'avis des autres. Enfin enfin, des des fois quand tu as, quand tu quand tu veux organiser une auc une activité et que tu dois prendre en compte l'avis de tout le monde, heu, ça c'est hyper compliqué. Mmh Voilà, c'est ça. Mmh. Voilà, voilà et du coup, je je trouve que c'est, heu, <blows air> hem, hem, c'est une perte de temps, tu vois? Mais des fois, tu es pas tu es obligé parce que tu es oblig tu as tu as tu vois? Tu dois faire plaisir à tout le monde, tu vois? Et heu, moi, j'ai un petit peu ce côté people pleaser, genre qui aime bien faire, heu, genre j'aime bien faire plaisir, mais heu
Mouais, c'est, heu Mmh mh. Ouais, c'est c'est c'est super compliqué, parce que c'est impossible de mettre tout le monde d'accord, quand il y a, heu, autant de monde, ouais. Ouais, ça, c'est compliqué. Ah, beh, ouais. Mmh mh. Ah d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais mais heu, ça concerne tout l tout le monde ou c'est plutôt les gens les gens tes proches?
À tout le monde. Non, non, mais ça concerne tout le monde, je pense, tu vois?
Ah, ouais, vraiment, tu vas faire en sorte de
Ouais, de toujours trouver un truc, heu, pour qu'il soit, mmh mh, pour qu'il soit qu'il pour qu'il soit bien, mais ouais, mais quand ça m ça commence à me démanger, et que j'ai pas, heu, envie de faire des des concessions ou quoi que ce soit, je dis: «Bah c'est bon, en fait, heu, laisse tomber».
OK, satisfaire tout le monde. Qu'il soit bien, ouais, ouais, je comprends. Ouais, non, non, je comprends. Ouais, faut faut pas non plus que ça, toi, te te mettre dans une position où tu es mal à l'aise, tu vois?
Tu vois? J'essaie j'essaie toujours Ouais, ouais, de tout le temps Mmh, ouais, voilà, c'est ça, hem, après, heu, comme tu je te l'avais dit tout à l'heure, heu, les avantages, c'est, heu, les super moments que tu f heu, passes avec, heu, avec eux, mais ça peut au tout aussi être des des mauvais moments ou par exemple, hem, <tsk> je sais pas. Mmh ouais, ouais. Mmh, ouais, c'est ça. N ouais et toi, quels sont, heu, les avantages et heu, les incot inconvénients que tu trouverais, heu, d'être de avec des gens en permanence?
Mmh mh. Oui, oui, oui, en fonction des gens, et de comment tu t'entends avec eux, heu, ouais, heu, j ça peut varier, je suis d'accord. Ouais. Hem